Hımm, yani, genel olarak bir telefon ne ne diyebilirim? Bir 2-3 saat, iii, belki yapıyorumdur ya. Eee, vakit geçiriyorumdur yani. YouTube'uyla, işte, Instagram'ıyla, eee, beraber, ııı, Twitter'ıyla beraber, eee, bir 3 saate çıkıyordur ya. Yani, eee
Hı hı. Hı hı. E, o noktada mesela haberler vs. Twitter dediğin için şimdi, ilk akla gelen haberler. Eee, ne kadar takip ediyorsun ya da etkileniyor musun bu haberlerden? Hani, bu çok önemli, çünkü yaratıcılıkta dönem dönem motivasyon gerektiriyor, bir şeylere inanmak, eee, bir heyecan gerektiriyor ve bazen haberler karamsarlığa, ııı, sürükleyebiliyor. Eee, bu noktada, hani, bir mutsuzluk, bir keyifsizlik hissediyor musun?
Tamam. I hımm. Doğru. Değil mi? Çok. Eee, i hissediyordum, aaa, ama iş o be o sansürü bez ben kendime uyguladım. Hem şey, hem görmüyorum çok fazla hem de artık şey yapamıyorum yani, eee, o empati duygumu da biraz o tarafta, böyle, hem üzülme hem, eee, şaşırma duygumu da biraz kaybettim. O yüzden, aaa
Hımm. Evet. Hımm anla Biraz haberlerden dolayı mı, mesela, böylesin? Ha.
Evet, evet. Çünkü yine de orada da bir, işte, bir bilgi bomba haber bombardımanı olduğu için, yani, he dünyanın her yerinde ne olduysa aynı anda, eee, 1 dakika sonra b bilebiliyorsun ya hani. Kendi ülken de değil sadece. Eee, o yüzden
Evet, tabii. Evet, çok doğru. Hı hı. E, bir de mesela güvenilirlik de var. Bir noktada haber çok hızlı yayılıyor ve sen bazen, eee, "O haber doğru mu değil mi?" diye araştırmak zorunda da hissediyor olabilirsin.
Evet. Doğru. Eee, şey yapıyo b yapıyorum bazen: "Hadi canım, gerçek olamaz." falan diyorum yani arada sırada ama çok nadir, böyle, işte, eee, ne var? Ha Spectactor Index diye bir, eee, sayfa var. Eee, oradan bakıyorum genel olarak, işte, ne olmuş? Dünyada ne olmuş? İşte, Brent Petrol artmış mı? İşte, Trump ne demiş? Evet, evet, basit basit. Böyle çok önemli şeylere oradan bakıyorum. Hani, kritik detaylar zaten orada pay paylaşılıyor, kritik haberler. Onlara bakıyorum zaten.
Hımm. Evet. Hımm, <tsk> aslında daha güvendiğin, eee, şeyleri takip etmeye çalışıyorsun.

Imm, daha fazla fotoğraf çekmem gerekiyor, ya. Gerçekten bu şey gibi, hani, eee, e
Hımm. Ne oluyor peki? Hani, buradaki hedef şey mi? Hani, sokaklarda olup, hani, daha çok portre çekmek mi? Ya da, işte, gezilere katılıp, bir yerlere gidip, binaları çekmek mi ya da, işte, fotoğraf grupları gibi gibi, hani, o tarz, eee, hedeflerin mi var?
Iıı. Aslında yok, hedefim daha çok şey, bu işten böyle para kazanmak, eee, gibi bir şey diyebilirim, yani. Aaa, profesyonellik tadında olabilir. Eee, nas ne yapıyorum? Sokak fotoğrafı çekiyorum. Mimari çekmeye çalışıyorum. Eee, portre çekmeyi çok seviyorum. Özellikle, böyle, herhangi, böyle, bir, işte, doğum günü, o bu falan olursa öyle, eee, bayılıyorum onları çekmeye. Çünkü, eee, i insan çekmeyi daha çok seviyorum ya, ııı
Hımm. Evet. Hı hı. Hımm, çok güzel. He, portreler, özel günler, mesela, insanların anı biriktirdikleri.
Aynen. O ona bayıldığım için. Aynen öyle. Evet işte o anı, ımm, beni çok çekiyor, yani. Hem benim kendi, eee, anım hayatımın anısı. İşte şuradaydım, buradaydım, şunları yaptım. Hem de insanlara ayrı bir anı oluyor, yani. O tarafta o, ve
A! Evet. Hımm, çok güzel. Peki, deneyimlediğin oluyor mu? Mesela, doğum günü olan biri, kalabalık bir gruba, bir partiye, hani, seni davet edip fotoğraf çekmeni istediğin oldu mu?
Eee, tabii oldu ama ş sırf şey diye değil yani normal çağırdı beni. Ben de kameramla gittim, hani, eski kamera kameram olduğu için çağırmamıştı ama arkadaşımın geçen sene işte, Polak bir arkadaşım vardı. Onun fotoğraflarını çekmiştim ve b b kaç kişi, 50 kişi vardır herhâlde evin içinde, yani. Sürekli fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf. Eee, güzeldi yani. Sonra baktım işte, montajladım. Eee, bir video hâline getirdim. Onu da göndermiştim vs. yani. Çok gü çok güzel olmuştu. Güzel bir anıydı. Aynen. Benim için de keyifli, bayılıyorum zaten.
Ha, çok güzel. Hı hı. Hımm. A, çok güzel! Keyifli senin için de. Hı hı. Peki, platformlar arasında baktığında, mesela, en çok faydalandığın işte YouTube, TikTok ya da Instagram'da kendini geliştirmek yaratıcılık anlamında en çok yararlandığın hangisi?